Ja, das ist ja ich glaube, so wie's du mi mir das erzählst, machst du ja wirklich alles richtig. Also, ich w weiß auch leider wirklich gar keinen Tipp, was ich dir noch geben kann, weil alles, was in mir im Kopf kam, machst du quasi schon. Also, ich glaube, das ist wa was, wo du dir einfach selber mal, und das, glaube ich, in solchem Punkt auch wichtig, auf die Schulter klopfst, hey, was du alles für die Jungs machst, dass jeder da 'n Teil davon sein darf und dass du sie die ganze Zeit motivierst, ähm, ist schon mal wirklich absolut mega toll. Und es sind Jungs in der Pubertät
Okay, okay. Mhm.
die können noch weniger mit Frustration umgehen. Und, ähm, ich glaube, es wird keinen Punkt geben, dass man sagt, jetzt sind alle happy und jeder, ähm und der Frust ist plötzlich weg. Aber ich glaube, wenn du so weiter so so wie's du es jetzt sa gesagt hast, ähm, weitermachst und immer wieder motivierst und alles, dann kann's ja sein, dass das trotzdem die positiven Me Momente besch in den Köpfen hängen bleiben oder sie, wenn sie erwachsen sind, daran zurückdenken: „Ey, ich durfte auch Teil davon sein.“ Ähm, aber ich glaube, im Akuten machst du wirklich schon alles, was möglich ist, so.
Mhm. Mhm. Mhm. Sollte ich vielleicht anfangen, bisschen härter zu sein? Weil in dem Alter ist es ja manchmal auch so, dass 'ne harte Ansage im 1. Moment sie zusammenzucken lässt. Und also, im Moment packe ich sie sehr in Watte. Das ist so meine Überlegung, ne? Manchmal ist es ja auch ganz gut, tatsächlich auch zu überfordern, dass ich vielleicht den genau gegengesetzten Reiz vielleicht mal setze und gucke, wie der ankommt.
Mhm. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Also, ich fand jetzt den Weg, wie's du's bisher machst klang für mich jetzt irgendwie stimmiger, wenn man eh frustriert ist, dann noch Härte reinbringen. Kann natürlich bei manchen was bewirken. Ich glaube, das ist ja jeder wieder individuell und du kennst die Jungs natürlich am besten. Ähm, na ja
Mhm, die sind natürlich auch gut gemischt, ne, muss man auch dazu sagen.
du kannst es ja mal auf jeden Fall ja mal ausprobieren. Ähm, es könnte natürlich sein, dass es bei anderen auch für mehr Frustration f führt, aber probier mal ruhig.
Mhm. Dass ich's mal anteste, ne? Ja, ja, ja. Okay, okay. Also, ruhig auch mal mutig sein und was anderes ausprobieren?